Mhm. Aber ja, hast recht. Also, da würden schon viele Jobs wegfallen, gerade die Saisonarbeiter, ne? Und wie du sagst, aus den Schwellenländern, für die ist es oft 'ne große Chance. Also, für uns ich sage mal aus, äh, ja, entwickelten Ländern, sa würden wir wahrscheinlich sagen: Oh, wir haben ja andere Jobmöglichkeiten, die, ähm, einfach bessere Bedingungen ha Aber für die ist es meistens 'ne große Chance tatsächlich und klar, ich will nicht wissen, wie viele Jobs dann wegbrechen würden und ja, ja, das stimmt.
Mhm. Ja. Mhm. Hm, ja, also ja, es gibt bei allem, 'ne 'ne positive und negative Seite der Medaille, aber ich denke, im Großen und Ganzen

Hm, ne, das habe ich jetzt noch nicht gemacht, aber ich versuche dann auch, ja allgemein halt im Alltag viel Fahrrad zu fahren und so, ne? Also
Mhm.
da oder ja, ähm, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln auch mal zu fahren, zwar so gut es geht, ja. Also da muss man schon ja, das, was halt, äh, gut geht, äh, versuche ich dann schon zu machen, ja.
Ja. Mhm. Ja, ja.
Ja, wie ist das bei dir mit der Nachhaltigkeit beim Verreisen?
Wie schön. Also ich muss sagen, im Alltag versuche ich auch kleinere Sachen einzubauen, dass ich sage: „Okay, ähm, wenn ich das irgendwie anders erreichen kann, sei es zu Fuß oder sei es mit den Öffentlichen, mit der Tram, mit der U-Bahn, dann mache ich das auch.“ Ähm, in kritischen Terminen mache ich’s nicht, weil ich doch ’n biss Angst habe vor Deutschen Bahn, also mit
Ja, okay. Ja. Ja, ja, das stimmt, das ist immer so ’n der große Knackpunkt, ja.
Ja, ja, es kommt auf den Termin an. Also wenn’s was Wichtiges, Kritisches ist, dann bin ich vorsichtiger dann sage ich: „Hey, ich nehme lieber das Auto.“ Äh, beim Reisen selber, ähm, muss ich sagen, ja, für weitere Strecken nehme ich dann doch den Flieger. Aber ich versuch ich weiß nicht, ob es was bringt, aber diesen CO₂-Ausgleich bei den Tickets dann auswählen. Ob’s jetzt wirklich was bringt, weiß ich aber halt auch nicht.
Mhm. Mhm, ich denke ich das machen die nur wieder, um das Gewissen der der der Passagiere bisschen zu beruhigen, ne? Ja, das ist wieder so ’ne Masche.
Ich glaube auch. Ja.
Ich und es gibt natürlich auch Innovationsdruck, ne, für nachhaltigen Tourismus dann. Gibt’s da wieder grünere Technologien in Landstrom oder in emissionsärmere Antriebe und Müllverbreitung oder Müllvermeidung, meine ich, ähm, ja. Also, da kann schon schon profitiert werden und natürlich gibt’s natürlich dann auch
Ja, ja. Mhm. Das stimmt. Mhm.
ähm, Arbeitsplätze gibt’s natürlich auch, ne, also auf so ’nem Schiff arbeiten schon viele äh, viele Leute, ne? Das ist ja eigentlich wie so ’ne fahrende Firma. Also, das würde ich jetzt als positiv, äh
Stimmt, ja.
äh, zä zählen. Aber ja, und weltweit gibt’s ja dann schon, ja, auch auch viele Zulieferer in der Tourismusbranche und für viele Crew-Mitglieder aus Schwellenländern sind dann diese Jobs dann schon ’ne wichtige Ein Einkommensquelle, wenn sie fair, äh, behandelt und und geschützt werden. Also, das ist halt immer noch das
Hast recht. Mhm. Ja.
das, äh, große Fragezeichen, ja, oder die Unklarheit darin.

Oh, ja, oh ja, ja. Also, ich habe auch 'ne die mir so 'n bisschen Angst macht. Ich habe schon drüber nachgedacht, ob ich's jetzt machen möchte. Und die haben so 'n bisschen Angst gemacht, so dieses
Mhm.
okay, ich gehe nicht einfach weg. So, du bist da und kannst nicht sagen: „Hey, ich möchte das einfach mal kurz machen.“ Ich möchte weg, wenn's länger weg ist. Das ist auch 'n Punkt, der so 'n bisschen Angst gemacht
Stimmt, ja. Ja, ja.
und dieses
Ja, und dann muss es natürlich auch ja, falls man jetzt 'n Haustier hat, ja, muss man das ja und man ist da paar Wochen weg, dann muss man das ja auch erst mal alles arrangieren, ja. Wer wer macht dann das Haustier, den Hund und ja.
Mhm. Mhm. Genau.
Also
Oder hast 'n Notfall. Irgendwas passiert, ähm, das ist okay, ich fl äh, ich steige in nächsten Flieger und fliege zurück. Das geht gar nicht so
Ja. Stimmt, es geht gar nicht so leicht. Ja, ja eben.
Ja. Ah. Auf der anderen Seite
Aber
Restaurants, also du hast da soviel drin angeblich nicht langweilig wird.
Mhm, richtig, ja. Also, da wird ja eh schon enorm viel geboten, ja, auf so 'nem Kreuzfahrtschiff. Aber dann auch wieder die Belastung für die Hafenstädte, jetzt zum Beispiel Venedig, Barcelona oder so, die leiden ja schon extrem u unter diesem Übertourismus und dann kommen da diese riesen Menschenmengen noch von diesen Kreuzfahrtschiffen und das überflutet dann einfach die Altstädte. Die Infrastruktur wird, äh, zu sehr dann belastet und
Mhm. Mhm.
oft bleibt dann nur wenig Geld in der Region, ne?
Ah.
Und ich denke
Ja, klar, und es
ich denke auch die Arbeitsbed
ist dann das Problem
ich denke auch die Arbeitsbedingungen an Bord, äh, sind meistens auch nicht so so so angenehm oder oftmals schwierig, ne? Es gibt dann lange Schichten, geringe Löhne und und wenig Rechte für die sind ja dann oftmals, äh, ausländische Mitarbeiter
so sorry, ja. Mhm.
ver vermutlich unter so Leihverträgen, ja.
Das hatte ich au Mhm, also, ich hatte dass die Arbeitsbindungen sehr, sehr schwierig sind, so die also, die ständige Verfügbarkeit, die können sich ausruhen und dann sind die ja auch am Stück solange beschäftigt. So, wenn die geht, nicht so lange dann einfach immer unter Strom. Also, ich stelle mir das wirklich schwer vor als Crew-Mitarbeiter.
Genau, ja. Mhm, ganz genau. Ja, also ja, ich denke, die Arbeitsverträge werden dann auch wieder über irgendwelche Drittstaaten geregelt mit mit wenig Schutz dann auch und ja.

Ne, ich auch noch nicht. Also aber vielleicht mach ich mal eine, mal schauen, vielleicht einmal im Leben, aber ich bin da jetzt auch nicht so, ähm
Hm.
ja, bin ich jetzt auch nicht so gut drauf zu sprechen, vor allem, weil ich da halt auch 'n p paar Hintergründe kenne, ja, wie die da die die die Abgase und und das Schweröl, was die da alles tanken, ne? Der Schadstoffausstoß ist schon enorm.
Mhm. Ja.
Na ja.
Ja. Also, ich habe sehr also, ich habe paar Freunde, die das gemacht haben. Ähm, natürlich auch ist sehr teuer, soweit war eine gut ähm, ist so auch einfach möglich. Die haben zwar so Erlebnis erzählt, aber ich hatte zum Beispiel diese Umweltsachen noch nicht so gedacht. Kannst du da so 'n paar also, ist da, ähm, ich sage mal im Vergleich zu so 'nem Fliegen et cetera ist da deutlich mehr wahrscheinlich, oder? Also, die Abgase.
Ja, also, so 'n einzig großes Schiff, das kann, glaube ich, so viel, äh, Feinstaub ausstoßen wie wie M 'ne Millionen Autos. Dann auch so Stickoxide und ganz viel Schwefeloxide, CO₂ sind da halt echt massiv. Vor allem für die Hafenstädte ist das 'n immenses Problem, wo die dann wo die dann, äh, anlegen, die die Schiffe und auch, äh die verbrennen ja meist Schweröl. Das ist ja ganz besonders schädlich, aber für die Kreuzfahrtschiffe ist es halt ziemlich günstig, ja.
Mhm. Achso, mhm. Ist auch sehr lang teilweise unterwegs, also, es gibt verschiedene, aber meinerseits würde 4 Wochen, 5 Wochen. Also, wenn man da hochrechnet, es war nicht ja, der Wahnsinn, ja.
Mhm. Naja eben.
Äh
Ja, auch die Meeresverschmutzung. Da wird ja dann das Abwasser, oder der Müll und irgendwelche Chemikalien können da natürlich auch in ins Meer gelangen und und manchmal sogar le le ganz legal, je nach Gebiet und das, äh dieses Ballastwasser, das kann ja dann auch fremde Arten einschleppen und letztendlich dann auch die Ökosysteme zerstören.
Ach, dass man gewisse Lebenswesen dann von einem Ort oder et cetera mitnimmt, meinst du dann? Ah.
Richtig, genau. Genau, richtig, ja.
Das hätten wir gar nicht dran gedacht, wo du's klar macht Sinn. Ich dachte auch, die Menschen, da weiß man nicht, wie die, äh bewusst die haben, ob zum einen, also, auf die Muts selber, ne, ähm, ob die da nicht einfach irgendwas runterschmeißen im Gewässer, ob dann auch ich mir vorstelle in Ländern, wo also, teilweise stoppst du ja bis in gewissen Orten, ob da auch statt
Mhm. Mhm. Ja. Ich denke auch so die die Klimabilanz ist ganz, ganz schlecht, ne? Dann der CO₂-Fußabdruck pro Person pro Passagier ist da immens hoch, vor allem halt dann bei kurzen Fahrten oder so Luxuskreuzfahrten.

Ja.
Genau, genau, ja. Auch deine Punkt du hast mich ähm, beispielsweise das von den lokalen, ähm, Bewohnern. ich habe in letzter Zeit immer öfters gesehen, beispielsweise Hawaii ist ja auch so 'n 'n, ähm, was man mit Kreuz mit erreicht oder auch Bali eben
Mhm.
dass da echt teilweise Bewohner, äh, so stark protestieren auch.
Mhm. Ich denke auch, ja, ja. Ja, und auch so, weil ich denke, es es tut sich schon jetzt noch einiges. Also, ich denke, dass es auch in Zukunft noch Kreuz äh, Fahrten geben wird, weil das ist ja schon schon eigentlich was Tolles, dass man da dann
Ma
ähm, ja da wird man halt, äh, schön bequem, ähm, von von Ort z von Strand zu Strand dann, äh, quasi verfrachtet und und viele Leute kommen da halt das 1. Mal auch, äh, mit fremden Kulturen, Naturwundern oder historischen Städten in Kontakt, ne? Dann gibt's natürlich auch auch gute, äh, Kreuzfahrten mit mit viel Vorträgen, mit Umwelt ähm, Vorträgen. Dann werden die Leute da auch umweltbewusster hoffentlich und Landausflüge mit Experten.
Mhm. Mhm.
Also, das kann dann schon den Horizont erweitern und das Interesse an Nachhaltigkeit und globalen Themen wecken.
Ja. Mhm, das stimmt. Aber das schlimmste äh, dieses Klischee, was ich immer höre bei Kreuzfahrtschiffen, ist, ähm, das Alter, also, das Altersdurchschnitt. Das ist so 'ne Ja, es doch sehr hohes Alter ist. Meinst du, das stimmt oder ist es unterschiedlich?